ま、家にいたら、ま、家にいるんだからこれやってみたいな頼み事とかが多いってこ すよね。
はい。 うん、うん。 なんか、頼み事とかっていうよりは、こうなんか、なんだろう、ご飯できたけど、食べる？どうでこうでって話
うん。
が始まっちゃうみたいな。
ああ。ああああああ。
今めっちゃ集中してるみたいな。結構、結構今めっちゃ集中してて、もうなんかゾーン入ってたんですけどみたいな。今調子いい時だったんですけどみたいな、でもなんかこう遮断されちゃうことで、こうなんか
<laughs> ああ、なるほど。 ああ。うん。 うんうんうんうん。